Có chứ. Kiểu như ngày xưa á thì mình mình thấy là mọi người hay xem tạp chí, đúng hông? Để mà coi những cái gu thời trang mới, ờ, hay là xem TV xem mấy cái chương trình, à, trình diễn thời trang ấy. Còn bây giờ thì mọi người chuyển qua xe lên mạng xã hội xem, hoặc là các chương trình trình diễn thời trang bây giờ nó cũng bùng lên mạng xã hội luôn rồi. Ừm.
Cũng đúng rồi. Ờ, nói chung là Ừm. Nói chung là bây giờ cái việc là tiếp cận những cái nguồn thời trang, tạp chí các thứ như thế là từ thời ngày xưa là cũng không có còn mấy ai xem nữa, đúng không? Bây giờ là mọi người cứ lên TikTok, rồi này Instagram, rồi Facebook ấy. Nói chung quá trời là những cái nguồn để có thể xem luôn ấy, đúng không? Thế thì bạn ấy, thì bạn thường là sử dụng cái mạng xã hội nào nhất để xem những cái tin tức về thời trang ấy?
Ừm hừm. Đúng rồi đó. Ừm, chính xác luôn. Ừm, đúng rồi. Ờ, mình thường xem Instagram nha. Ờ, mình thấy có một số bạn, a, người, à, có sức ảnh hưởng á, mấy bạn mà, à, fashionista đó, mấy bạn mà chuyên làm về thời trang á, mấy bạn á làm Instagram rất là đầu tư thì mình hay theo dõi mấy bạn ấy để biết mấy cái gu thời trang mới nè. Ừm.
Ừm, cái này đẹp đấy. Ừm. Công nhận luôn ấy. Kiểu như là, người ta đầu tư vào cái hình ảnh cá nhân của người ta này, xong đó là người ta cũng bắt những cái trend ở trên mạng xã hội nữa, xong từ thế giới những cái nguồn khác nhau luôn, đúng không? Thế thì thường ấy, khi mà bạn xem những cái thông tin ở trên Instagram như thế, thì bạn có định hình ra được cái phong cách cá nhân của bạn không?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác luôn. Có chứ. Ờ, mình xem, a mình thấy dạo gần đây khoảng vài năm trở lại đây, khoảng 3 năm hả? Là phong cách Y2K rất là nổi tiếng á, kiểu như là, không phải chỉ các người làm thời trang mặc đâu mà các người nổi tiếng cũng mặc luôn. Ví dụ như là nhóm Blackpink nè, à, 4 thành viên là đều mặc cái phong cách đó hết á. Ừm, nên là à, ừ.
Ừm. Ôi thế á? À. Ừm. Công nhận nha, cái phong cách là Y2K này ngày xưa cũng đã rất là phổ biến rồi từ cái thời thập niên mà 8X-9X đó, đúng không? Bây giờ là tự nhiên là lại nổi lại đấy. Thế thì bạn nghĩ là tại sao lại có cái sự, ừm, thay đổi ch quay trở lại như thế này ấy? Có phải là do mạng xã hội nó lan truyền không?
Đúng rồi. Đúng rồi. Quay trở lại á. Ừm. Ờ.

Ôi, mình á hả, mình thì mình cảm giác là gương mặt mình có thể là, ừm, phù hợp với một vài phong cách luôn á. Nếu mà Tây mình cũng có thể làm được, mà Hàn mình cũng có thể làm được, kiểu như, tùy theo cái à, ừ, mình nghĩ, kiểu là, tùy theo cái, a, nơi mà mình sẽ đến tham dự á, thì mình sẽ lựa chọn các cái phong cách trang điểm cho nó phù hợp cũng như là nó, hờ, đang là ở xu hướng thịnh hành nhất.
Ừm. Ôi, thế thì hay quá luôn rồi. Ừm. Ừm, nói chung là bạn cũng là một cái người trend khá là tốt đó, đúng không? Thế có khi nào mà bạn ra đường, bạn cảm giác là ôi, nhìn mặt ai cũng giống nhau, nhìn mặt ai cũng giống như là những cái tỷ tỷ ở trên Douyin không? <chuckles>
Ừm. Ừ. Ừm. Ừ, đúng rồi, thường thì có một số bạn, các bạn thích những cái phong cách makeup Trung, à, trang điểm kiểu Douyin. À, thật ra thì mình thì mình lại hông phải là một fan của phong cách makeup Douyin, tại mình thấy nó khá là à, gần như là hóa trang ấy, nó chưa phải là trang điểm nữa mà nó hóa trang. Đúng rồi, nó thay đổi toàn bộ. Ừm, thay đổi toàn bộ đường nét gương mặt á thì thường là mình không có là fan của Douyin, nhưng mà nếu mà các bạn nào mà hợp với cái phong cách ấy thì mình mình nghĩ rất là đẹp, rất là dễ thương á, kiểu, nhìn nó đã đáng yêu á. Ừ.
Đấy. Nó, kiểu là, nó không có giống mặt thật đấy, đúng không bạn? Những cái kiểu là Ừ. Thật. Ưm, Thế á? À, ờ, cũng hay luôn ha, bởi vì là thường thì cái đặc ừm, bản chất của cái phong cách Douyin ấy, đó chính là makeup rất là đậm này, xong đó là làm mắt to tròn này, xong đó là nói chung là mọi thứ nó cứ hơi lố lố đó, đúng không? Thế thì bạn nghĩ là cái phong cách này nó sẽ phù hợp với những cái kiểu cosplay không?
Ừ, mắt rất là to. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó, thường phong cách Douyin sẽ phù hợp với mấy bạn đi cosplay nè. À, mấy bạn mà thích phong cách kiểu Lolita, kiểu, ơ, búp bê hay là kiểu, ừm, dễ thương, đáng yêu, nhỏ nhỏ, xinh xinh á thì các bạn lại rất là hợp.
Kiểu, xinh xắn đồ đó, đúng không? <laughs>